آه، ف فابتدا تدخُّل مؤخرًا، طَب آآ يعني احكِ لي كده أنت حسّيت فجأة كده إن هُم ف بدون أي يعني سبب آآ بقوا يسألوك مثلًا آآ أنتم هتخلّفوا إمتى، أو مثلًا آآ اشتريتوا إيه، عملتوا إيه، يعني فجأة هُم بيتصلوا بيك مثلًا بيسألوا الأسئلة دي، والّا يعني التدخّل بيكون شكله عامل إزاي بالضبط؟
هاقُول لِك، هاقُول لِك، فهمتِك، فهمت، بُصّي هو دلوقتي أنا مراتي قعدِت في في ال في زي ما قُلت لِك سكنِت جنبهم، قبل كده إحنا كنّا بعاد أوي فكانوش ب ب ب ب يا دوبِك آخرها مكالمة تليفون وخلاص، دلوقتي بقى ما آآ سكنّ سكنّا جنب بعض فبالتالي كلّ شوية تروح لها البيت حماتي ساعات مراتي برضه نفْس الكلام، "إيه الأخبار عاملين إيه، ما فيش أخبار يا بنتي مش هتجيبي لنا ولد مش عارف إيه مش هتجيبي لنا بنت؟ إحنا هنفرح بيكم." طبعًا برضه أنا مرا أنا م يعني معرّف مراتي الحاجات دي، دي حاجات شخصية وممنوع حَد يتدخّل فيها، آآ للأسف هي ب برضه بتسمح لها إن هي تتدخّل وبتقُول لها: "إن شاء الله يا ماما ربنا يسهل" ومش عارف إيه والكلام ده، برغم إن أنا قُلت لها كام مَرّة: "ممنوع حد يعرف" حتّى والدتي، أنا والدتي نَفْسها ما بتسألش تخيّلي.
اهم. اهم. بالضبط. اهم. اهم، اهم، آه، لأ متخيلة، أصل الحاجات دي بتكون قرارات يعني آآ خاصةً للزوج للزو والزوجة فقط يعني، هو ممكن يعني هي بس بتسأل من باب إن هي بتطمن تمام، كلّ حاجة تمام والّا لأ، يعني من باب اللي هو عارف أنت طبعًا أهل بيكونوا عايزين أكيد ي يشوفوا حفيدهم والكلام ده، آآ ليه حسّيت وقتها إن هي ممكن تكون بتدّخل وبرضه يعني رد ز مراتك برضه إن هي اللي هو "إن شاء الله" يعني رد عام يعني ما قالت لهاش تفاصيل أو حاجة، فممكن يكون آآ بمجرّد عارف أنت فضول الأهل، ليه حسّيت إن هي <clears throat> يعني آآ شيء فضولي مثلًا منهم أو إن هُم بيتدّخلوا في ما لا يعنيهم، آآ هل هُم مثلًا كانوا بيتدخلوا في أمور تانية بقى تخص البيت و آآ الفلوس مثلًا أو حاجات زي كده؟
إمم. إمم. أها. آه طبعًا أكيد، يعني أنا م يعني مش صغيّر عشان أعتبر ده موقِف تدخّل يعني أكيد في حاجات كتير، كتير كمان يعني، ولكن الموقِف ده على سبيل المثال عارفة إن أمّا حد يقُول لِك حاجة وخلاص ويسكت خلاص هو بيقول رأيه أو بيقول حاجة وبينصحك مثلًا، إنما كلّ يوم، يعني مثلًا آآ "ما فيش أخبار" مش عارف إيه، كلّ ما تشوفنا، كلّ ما نروح لهم زيارة دي حاجة، تاني حاجة برضه في حاجات كتير بيتدخّلوا فيها، على سبيل المثال حماتي كلّ شوية ت عاوزة تعرف من مراتي هو أنا ب باقبض كام، هو أنا مش عارف إيه، وهكذا، اللي هو حاجات خصوصية بَحتة، آآ أنا عارف إن هي ب خايفة على بنتها ما فيش مشكلة، ولكن أنا الحمد لله هي عارفة كويس جدًا إن يعني أنا كويس وباعاملها كويس، أنا قُلت لها كام مَرّة واتكلّمت مع مراتي، أنا ما باتكلّمش ما أحبش أتكلّم مع حماتي في حاجات زي دي، قُلت لمراتي كام مَرّة "حاولي على قد ما تقدري تحجمي الحت الحياة دي." أنا ما باحبش إن حياتي تبقى كتاب مفتوح وياما ناس اتطلّقوا وانفصلوا بسبب الموضوع ده، إن هو آآ آآ الناس بتتدخّل الأهل بيتدخّلوا، آه بيتدخّلوا بطريقة سيئة، فأنا قُلت لمراتي الحاجات دي ووضّحت لها، هي قالت لي: "أنا هاحاول أشوف الكلام ده معاها." وطبعًا يعني لا حياةً لمن تنادي يعني.
اهم، آه. آه، إمم، إمم. طبيعي. اهم. اهم، تدخّل الأهل يعني. إمم. بالضبط.

بُصّي، هو أنا عندي مشكلة ت يعني مع حمايا وحماتي بسبب إن هم بيتدخّلوا ف في قراراتنا أنا ومراتي ب يعني بطريقة أوفر يعني والحقيقة في توتّر بيننا، محتاج أفضفض معاكِ كده لإن الموضوع خانقني وبصراحة مش عارف أتكلّم مع حد أصلًا.
إمم. لأ، بُصّ أنا موجودة هنا عشان أسمعك و و ويعني حاول على قدر الإمكان إن أنت تقول لي كُلّ زوايا المشكلة عشان تهدى و وتفضِّي دماغك و وأكيد يعني المهم عندي إن أنت تكون مرتاح وقُل لي بقى الموضوع بشكل كده يعني باستفاضة، إيه أساسًا المشكلة وبيتدخّلوا إزاي؟ يعني إيه الموضوع بالضبط؟
إمم. <tsk> بُصّي، هم أولًا هم م آآ، آآ، حماية وحماتي ما فيش غيرهم آآ أنا مراتي ب ب بنت وحيدة ما لهاش اخوات أصلًا، فهي بالتالي هي بالنسبة لهم ما يعرفوش غيرها هي حياتهم حرفيًا آآ، أنا مقدّر طبعًا إن هم بي خايفين على بنتهم ما فيش مشكلة وكده، بس أنا ما باكهربهاش يعني آآ، ولكن الفكرة كلّها إن هم تدخُّلهم بيبقى بتدخُّل <tsk> يعني تدخُّل في كُلّ حاجة، يعني على سبيل المثال وخصوصًا بقى إحنا قاعدين جنب بعض، دي مصيبة تانية إن إحنا قاعدين جنب بعض أصلًا وساكنين جنب بعض، آآ، فهي فهي دلوقتي آمم، تقدري تقولي بيتدخّلوا في كُلّ حاجة آآ، قرارت أكل، شُرب، شُغل حتى عاوز أقول لِك كمان قرارات الخِلفة إن أنا أخلّف أو لأ كمان بيتدخّلوا فيها.
اهم، اهم. فاهماك. إمم. اهم. أوكي. آه. إمم، إمم. آه، لأ، طبعًا الموضوع أكيد فكرة إن أنت تحس إن أنت دايمًا آآ، في آمم، ط طرَف تالت في العلاقة أو يعني طرَف تالت ورابع كمان في العلاقة بما إنه حماتك وحماك آآ، الموضوع ما بيكونش يعني م مُريح نَفْسيًا، وتحس إن أنت كده ما لَكش خصوصية في بيتك، حقّك طبعًا إن أنت ت تتوتّر أو أنت تحس إن الموضوع كده مش مش مش مضبوط يعني حقّك. بس قُل لي هو يعني هل التدخُّل اللي هم فيه ده من بدري يعني من أيام الخطوبة والَّا مؤخرًا مثلًا من وقت ما اتجوّزتوا.
بالضبط.